Beh, quello sì, anche perché poi dopo un po', uhm, insomma, uhm, è iniziato a cambiare quello che era il mio, uhm, modo di approcciarsi, quindi da dopo dopo un po', insomma, ero autosufficiente, avevo il mio ruolo ben definito
Mh. Okay. <chuckles> Chiaro. Mh-mh.
e quindi, riuscivo, mhmm, a gestirmi a abbastanza bene nella nella situazione, e quindi mi sono messo di nuovo alla prova e da dando dimostrazione, insomma, che che tolta un po' di di polvere da <chuckles> <chuckles> e
Mh. Okay. Di polvere, certo vabbè, ma ci si spolvera ogni tanto giustamente.
E e quindi far vedere un pochettino quali erano le mie capacità, no, in qualche in qualche caso, insomma, uhm, dimostrando uhm, mhmm, mi ricordo un un caso in particolare. Praticamente, uhm, il il proprietario aveva, uhm, mandato in laboratorio, ehm, degli esperti
Assolutamente. Mh-mh. Dimmi.
Ehm, in ogni in ogni campo, ogni tanto, si tende a a promuovere qualcosa di nuovo, anche nuove tecniche di lavorazione, no?
Okay. Mh. Ci sta. Sì, sì, sì, sì. Scoprire comunque per p poi migliorarsi. Erto. Sì.
E degli aggiornamenti quindi lui c ci teneva a queste cose. Allora, somma sì vennero questi signori dove praticamente uno, uhm, si approcciavano con la parte teorica. Quindi, spiegando un pochettino, ehm, cosa potesse mhmm, come potesse, in qualche modo, arricchire alcune competenze, quindi vi con con alcune tecniche, con alcune presentazioni, anche in uscita del gelato, quindi quella quello che è il la vera e proprio impatto visivo, no, quindi nelle decorazioni, una serie di nell'estetica anche dell'uscita. Ehm, e quindi dopo aver, uhm essendo là in laboratorio più più persone, no, che che
Mh-mh. Mh. Okay, okay. Quindi, l' estetica proprio. Okay. Certo.
erano capaci di fare gelato. Ehm, dopo aver assistito insomma alla tecnica, ehm, di questo di questo mentore in quel caso, ehm, ci siamo messi alla prova un po' tutti, no, e quindi quando, man mano che ci si approcciava, insomma, si davano un po' delle dritte a qualcuno, n nel momento in cui è toccato a me, insomma che ho dovuto far uscire questo gelato, ho cercato di di di farlo quanto più simile, di di attuare attuare queste tecniche, il, mhmm
Mh. Certo. Sì, sì, sì, sì.